Bravo. <chuckles> Devo dirti perché non è così semplice scrivere velocemente, anche se uno molto abituato a lavorare a o a usare il computer tutti i giorni, svariate ore al giorno, scrivere veloge velocemente non è da tutti, però è da i giovani spesso vanno molto veloci con la tastiera, questo è verissimo. Eh sì, o sicuramente se uno è molto bravo a, mhmm, scrivere con il keyboard ce la fa tranquillamente anche a prendere molti più appunti. Però, diciamo, che è più una convinzione nostra che senza, uhm, la tastiera siamo persi, non sapremo più scrivere, semplicemente perché non siamo abituati, semplicemente per quello. Fidati, perché ho provato entrambe le cose e so che è che è così. Ultima domanda che volevo volevo farti. Tra voi coetanei, no, quindi ventenni immagino, no, sopra i 20, insomma. Che cosa uhm, tu noti che ci siano quelli che comunque ancora con la tecnologia cioè sì, ovviamente la conoscono perché a 20 e qualcos'anni non puoi non conoscerla, ma non abbiano un rapporto così forte con la tecnologia? Conosci qualcuno che è così
Mh-mh. Allora sì, uhm, di miei amici ce n'è 1 in particolare che tipo l'unico, diciamo, strumento che utilizza tecnologico è il telefono. Il computer tipo non lo usa da anni, anni e anni. Diciamo che, uhm, si eh, diciamo che questo, secondo me, per lui cioè, nel senso allora io lo interpreto un po' come per lui un piccolo problema. Nel senso che, secondo me, uhm, man cioè, saper usare il computer ad oggi è fondamentale, un minimo dico, almeno le basi. Eh, infatti, diciamo, per tante cose non sapeva nemmeno come, no, firmare un documento da PDF, cioè, diciamo che, ehm, gli mancano proprio l le nozioni di base. Poi, volevo aggiungere, uhm, una piccola cosa, in merito al discorso di prima, no, dell'università con gli appunti. Uhm, ad oggi, secondo me, è anche più comune, perché con l'intelligenza artificiale la gente cos'è che fa? Fa gli appunti, li cioè li dà in pasto al chatbot e ti fa fare il riassunto. Quindi risparmi un sacco di tempo. Io tuttora lo faccio e risparmio veramente tanto tempo, ma proprio tantissimo.
Mh-mh. Sul serio? Ah, okay. <chuckles> Mh-mh. Sì, certo, certo, ovvio. Mh. Se. <chuckles> Certo, ovvio. <chuckles> Eh sì, lo so perché mi è capitato per lavoro di vedere degli studenti che si facevano fare adesso non so bene cosa fosse, ma davan 2 indicazioni a ChatGPT o Gemini, quello che l'è, ehm, insomma, si facevano fare di interi elaborati, proprio interi, veniva fuori un papirone, poi non so, ai miei tempi era un po' diverso, dovevi metterci un po' di più del tuo, però vediamo un po' cosa sarà il futuro. Intanto ti ringrazio tanto per questa bella chiacchierata, m'ha fatto molto piacere e ti auguro una buonissima giornata.
Sì, sì. <chuckles>